Ouais, bien sûr, heu, c'est c'est largement mieux. Je vois que ses résultats, heu, progressent, heu, elle prend plus plaisir à aller à l'école aussi parce qu'aussi on avait j'avais un on elle avait un différend avec une maîtresse, donc heu, ça s'est un peu calmé, heu, elle progresse et puis on voit qu'elle aime, heu, elle aime apprendre. Ouais, alors qu'avant c'était vraiment une, heu heu, une aversion, c'était, heu: «Ah non! Je veux pas ouvrir le livre, heu, je comprends pas, heu, j'ai pas envie!» et là aujourd'hui elle fait que lire et ça c'est, franchement, c'est, heu, c'est un des bonheurs, heu, que ça m'apporte quand même de rester à la maison, mmh.
Mmh. Mmh. Mmh. N ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. N oui. Mmh, bah, ouais, bah, c'est super bien ça. Bah, c'est-à-dire que oui, auparavant si, heu, personne ne l'aidait si, heu, en plus, heu, bah, elle éprouvait quelques difficultés que personne était là pour l'aider, ben, elle devait certainement se sentir, heu heu, com ouais, voilà, un peu un peu délaissé et puis, bah, c'est vrai quand on comprend pas quelque chose, heu, voilà, on n'est pas à l'aise quoi, je veux dire par rapport, heu, même au reste de la classe, heu, donc heu, ça devait être, heu, stressant pour elle, quelque part, d'aller à l'école tandis que là, heu, du fait qu'elle progresse, heu, bah, avec toi de ce fait, heu, elle doit se sentir, heu, bah, plus sûre d'elle et puis mieux dans dans ses baskets aussi, quoi.
Un peu délaissée, heu, ouais. Ah ouais, tout à fait, hein, c'était ça. Ouais, mmh, c'est vrai. Bah, oui, c'est ça, hein, c'est vrai, hein et puis, heu, là je vois aussi pareil, heu, bah, il y a mon fils aussi parce qu'il y a pas que ma fille, <chuckles> heu, mon fils, là, il va avoir 7 ans ce mois-ci, donc heu et et je vois que lui, heu, bah, depuis que je l'ai suivi dès le début du CP, heu et bah, en fait, il est, heu, il est excellent, heu, les maîtres disent même, heu, que qu'il est 1er de la classe donc en fait, heu, je me dis, heu: «Bah si, heu, j'avais su, bah je serais restée un peu plus longtemps av heu, avec ma fille pour l'accompagner dès le CP».
Mmh. M mouais, il a quel âge? D'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. N ouais, bien sûr. Ouais, mais bon après, heu, tu pouvais pas savoir non plus, quoi. Tu tu as tu as découvert après le pot aux roses, heu, en découvrant qu'elle était pas aidée pendant l'heure d'études, mais m après, tu voila, tu faut pas culpabiliser non plus, quoi.
Ouais. Non plus, ouais, c'est ça. Mais ça j'ai justement le problème c'est que j'ai c'est ça, bah, j'ai attendu quand même, heu, qu'elle soit en CE2 pour comprendre qu'il y avait des soucis.
Mmh. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais mais bon après, heu, fa fallait le savoir aussi, quoi.
Ouais. C'est ça, c'est pour ça, mmh mh.
Mmh, c'est c'est pas toujours évident, heu, bah, à découvrir, heu et puis peut-être qu'elle elle t'en a pas parlé non plus, donc heu, voilà, heu, c'est pas évident de de de deviner que qu'elle est en difficulté et que et qu'on l'aide pas, heu, pendant pendant l'heure d'études, donc heu, bon.
Ouais, effectivement, oui, c'est ça. C'est pour ça, ouais. <chuckles>
Enfin, ça s'est bien arrangé finalement. Tu as trouvé ton équilibre, heu, tel que tu le voulais.

Ah ouais bien sûr évidemment parce que, <chuckles> quand je rentrais j'étais éreintée <inhales> et après, heu, je savais que le lendemain je vais encore me lever tôt pour pouvoir refaire une journée aussi longue. Heu, bon heureusement que mon mari, hem, bah il me il supportait ça en fait, heu, et quand je rentrais, il me faisait des petits bains de pieds et tout, donc heu, <laughs> ça me permettait, heu, de me reposer, mais c'est vrai qu'on se voyait pas souvent non plus, donc c'était pas facile, hein.
Mmh. Ah bah je me doute bien, ouais. Mmh. Mouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mouais, mais heu, quelque part, heu, t tu étais peut-être passionnée par ton métier aussi, non, pour supporter, bah des horaires pareils?
Mmh. Pas du tout. <chuckles> C'était à la après l'argent en fait, c'est la course après l'argent. Heu. Parce qu'on voulait, heu, enfin, je voulais pas forcément acheter un appartement, mais heu, il s'est mis en projet d'acheter un appartement, heu, avec l'aide de ses parents et tout ça, et heu, il fallait de l'argent, donc heu, moi, heu, comme, heu, je me dis bon bah j'ai pas j'ai pas grand chose à faire, enfin pas que j'ai pas grand chose à faire, mais comme, heu, j'ai pas encore d'enfant, ben je me dis, bah vas-y, heu, je vais travailler pour avoir de l'argent, et heu, au final, cet argent là, heu, j'y ai même pas touché hein, c'était que pour l'appartement, hein, donc heu, et heu, en prenant du recul, et bah je me suis je me suis éreintée pour, heu, bah je vais pas dire pas grand-chose, mais heu, ma santé y est passée quand même.
<chuckles> Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Oui. Oui. Oui. Ouais, c'est-à-dire? Enfin sans être indiscrète bien sûr, mais heu, je veux dire, heu, à un moment, tu as eu à faire un burn un burn-out peut-être?
Mmh. Bah Bah j'ai développé, hem Oui il y a burn-out et puis j'ai développé une hyperthyroïdie, donc heu heu, ça, heu, c'est, bon, ça a un bon côté, ça m'a fait maigrir, mais heu, j'étais tellement fatiguée, j'avais le cœur qui battait, heu, très, très vite, heu, je tremblais beaucoup aussi hein, parce que je manquais de sommeil, heu, enfin il y a plein de choses, donc heu, ouais, c'était pas bon pour ma santé ni pour mon couple, hein. Mmh.
Ah ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'en plus, vous deviez pas vous voir beaucoup avec, heu heu, ton ami, donc enfin ton mari, et de de ce fait, heu, bah oui, forcément, le le couple devait en pâtir, et puis, bah ta santé aussi, donc heu, finalement, au bout du compte, heu heu, tu gagnais peut-être bien bien ta vie, tu gagnais de l'argent, mais bon, c'était au détriment de d'autres choses qui sont importantes aussi.
Mmh. Ouais tout à fait. Ouais bien sûr et puis en plus c'était pas c c'était pas, heu, c'était pas énorme hein la paye, heu, au total, heu, je devais, heu, m'en sortir avec 3 000 € par mois hein, et avec 3 mais en faisant du 06:00, 23:00, donc ça c'est quand même, heu, pas négligeable.
Mmh. N ouais. Bah oui, voilà, c'est ça, et en plus, heu, en te déplaçant avec le le bus, et cetera, donc heu, donc effectivement c'est un peu, c'est
Bah oui, heu, ça me prenait quand même 1 heure 30 pour rentrer, hein.